Oye, y a ver, cuéntame. Para ti, ¿qué papel tienen los bares o plazas en la convivencia?
Bueno, yo creo que las plazas en específico tienen juegan un papel muy importante. Es Yo creo que son algo fundamental para la convivencia social. Eh, principalmente porque, por ejemplo, en una ciudad que es, eh, muy, por ejemplo, muy poblada, eh, y si no tiene alguna plaza o algo así, pues, realmente no no hay como que algo que los haga salir de sus casas, ¿no?, por ejemplo, te puedo contar algo rapidito. En mi ciudad acaban de abrir una plaza, es relativamente nueva, tiene a lo mejor unos 6 meses desde que la abrieron, y la verdad es de que la plaza está está muy grande y tiene muchas, eh, pues, tiene muchos locales que incitan a la gente a precisamente a visitarla. Muchos van porque, pues, es nueva, ¿no?, y quieren obviamente conocerla, aparte, eh, pues, sí se ve muy como, muy moderna, la verdad. Entonces, claro que a la gente le llama la atención, ¿no?, pero aparte, ya una vez conociéndola, te dan más ganas todavía de seguir yendo a lo mejor de regresar al día siguiente o si no a la siguiente semana. Porque tiene tiene áreas, por ejemplo, para niños, tiene, eh bueno, la verdad, en mi ciudad no hay muchas, ah, plazas que tengan área para niños, esa la tiene. Entonces, bueno, si tú tienes niños chiquitos o si tienes a tu sobrinito o tu sobrinita, pues los puedes llevar, ¿no?, esto ya es como una excusa para para salir y llevarlos, ¿no?, ir a la plaza. También tiene, eh, aparte tiene un boliche, tiene como billares, entonces
Ujú. Sí. Claro. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Claro. Ah, o sea, tiene entonces muchas cosas como para pasar el día.
Claro, sí, para para, pues, actividades que puedes hacer en familia, ¿no? Y, además de
Ujú. No solo ir a de comprar, ¿no?, tal cual.
Sí, corre de hecho Ajá. De hecho, ahora que lo mencionas, eh, la plaza no tiene, casi no tiene como tiendas para comprar, tiene, si acaso, como 2, 3 de de peluches o cosas así. Pero no tiene como, pues así como de compras, no tiene ni ni tiendas de ropa ni supermercado. Realmente es más como para convivir, ¿no?, o sea, como actividades, porque tiene, por ejemplo, este que te digo, el boliche, también tiene el cine y la ma y el resto de de locales, la mayoría son son, este, de comida. Entonces, esto también incita a que la gente vaya. Entonces, eh, yo creo que si no hubiera este tipo de plazas, al menos en mi ciudad, te puedo hablar desde mi experiencia, pues la gente, yo creo que no saldría tanto de sus casas, al menos en mi casa lo que lo que nos motiva a salir precisamente es ir a a este tipo de plazas, a este tipo de lugares, de que oye, mira, fíjate que abrieron tal lugar nuevo, eh, pues vamos, ¿no?, y pues, en la cuestión de los bares, pues, con mis amigos también, ¿no?, así como que, oye, abrieron uno nuevo.
Ujú. Ya. Ujú. Claro. O sea, que tú por ejemplo, tu lugar o tu punto de encuentro con justamente, con tus amigos o con tu pareja es en la plaza.
Claro, sí. Sí, principalmente con mi familia, sí, son son en las plazas.
Okey, ¿y qué haces normalmente? Visitas, bueno, en esta que mencionas dices que es casi no hay tiendas como tal, como para comprar, sino son más actividades. Tú normalmente cuando vas a la plaza, n no importa que no sea esta que mencionas, ¿vas o buscas que la plaza tenga este tipo de actividades?, donde uno pueda ir al cine, jugar boliche, ¿o también prefieres plazas donde solo sean como como de compra o una mezcla de ambas, cómo prefieres las plazas?
Bueno yo, en lo personal, prefiero una plaza con este tipo de actividades, ¿no?, como, el cine, el boliche, algún billar, o, no sé, patines, por ejemplo. Hasta, hay unas que tienen como, estas estas, ah, pues, lugares como de maquinitas y todo eso. Este, la verdad yo prefiero algo así, yo soy más de de hacer cosas, yo creo que <chuckles> de así como de compras, hay otra plaza precisamente en mi ciudad, que, justo, también es pues también relativamente nueva, ya tiene como unos 3 años, ¿verdad? No es tan no es tan nueva, pero, eh, al menos es de las más nuevas en mi ciudad. Entonces, eh, tiene como 3 años, yo creo que la abrieron, y hoy en día ya tiene muchos locales. Al inicio no tenía m muchos, pero hoy creo que ya está ocupada al máximo, y tiene muchas tiendas de ropa. Y la verdad es de que son de tiendas, eh, pues, que son medio conocidillas, entonces, este, la verdad a mí, pues, ahora que está esta nueva plaza y esta que te menciono de hace 3 años, yo prefiero más la nueva ya que son más de actividades en las que me puedo pasar me la puedo pasar mejor, que simplemente viendo ropa o viendo, eh, cosas para la casa, no sé, ¿no?, pero claro si si si tú estás en busca de de de adquirir no sé, de renovar tu clóset o tu armario, pues, obviamente te queda mejor esta plaza, ¿no?, Obviamente para Hay para todos los gustos, yo creo.
Ujú. Ujú. Okey. Ujú. Claro. Sí, claro, dependerá entonces de los gustos o o de lo que quieras hacer, ¿no? Si quieres simplemente, a lo mejor irte a divertir, pasar el rato, invertir tiempo con tus amigos, jugando en el boliche, pues bueno, vas a la plaza nueva, pero ya si quieres a lo mejor irte de compras, te vas a la otra plaza y que tiene también una variedad amplia de tiendas, ¿no? Oye, y en en tu caso, ¿tienes alguna anécdota, tuya o o de alguien cercano en la que un una plaza haya servido para arreglar a lo mejor algún mal entendido donde se hayan reunido, o tú te hayas reunido con algo para tomar algún café y solucionar algo o inclusive crear alguna comunidad o movilizar gente?
Correcto, sí. Claro si, eh, bueno, te puedo comentar, por ejemplo, yo antes, eh, estaba estudiando la universidad y justo enfrente de lo que es mi mi universidad había bueno, hay, ¿no? <chuckles> Hay una plaza. Y realmente ahí te puedes encontrar casi a la mayoría de los estudiantes, porque obviamente después de clases o entre clases era como de oye, ¿y y qué tal si hacemos algo? No sé, vamos a comer o vamos a tomar algo. Y es como que, ah, sí, ¿pero a dónde? La verdad, antes teníamos todo muy, pero muy retirado de la universidad y justo cuando yo estaba estudiando la carrera hicieron una plaza justo enfrente de de nuestra universidad. Entonces era como que, claro que nos facilitaba el el el poder estar, no sé, ya sea como un caf había cafés, había había como 2, 3 barecitos. Eh, pues, porque yo creo que es también lo que le llama más la atención, ¿no?, a los jóvenes, y
Ujú. Ujú. Sí. Oye, sí, hablando de eso, ¿tú crees que los bares o o estos cafés en general, la plaza como tal? ¿Crees que fue un lugar donde también era un lugar de distracción para ustedes, que estaban en la universidad justamente por tenerla tan cerca?
Claro, sí. Eh, yo creo que, eh, hay muchos a los que les jugó mal, a otros a los que les jugó bien la plaza, porque como lo mencionas, ¿no? Es algo de es es un lugar de distracción, pero hay unos que se distraían de más. Entonces, pues sí, de que se saltaban clases por por ir al bar por ir al barcito, por por un café, por irse a comer, pues ya como estaba cerca, pues, se les hacía muy fácil, ¿no? Pero, pues, también, ¿no? Si, por ejemplo, tenías, no sé, un un tiempo libre de 2, 3 horas, pues te quedaba muy bien ir a la plaza y ya regresabas como si nada, ¿no? La verdad, es de que también, para no estar todo el tiempo en la universidad, te sirve precisamente, como lo comentas, para distraerte de lo que son las clases y todo el ambiente de la universidad. Pero, pues, también si si te gusta de más, si te quedabas más tiempo o preferías mejor ir a la plaza que tus clases, pues, claro que sí, te podía distraer de más.
Ujú. Claro. Ujú. Claro, y es que sí al final es un puede ser un arma de doble filo. Entre a lo mejor ayudarte a a, distraerte de de después de clases, ¿no? O a lo mejor hacer alguna compra rápida, eh, para comer, o bien, del otro lado, pues, eh, con los bares, pues distracción total e incluso a lo habrá quien habrá perdido ahí alguna materia por estar en los bares. Oye, y por ejemplo, bueno, ahora en los últimos años se han visto muchos cambios en todo el mundo, ¿no? en general con el turismo, la gentrificación, sobre todo que que ha llegado a muchos lugares del mundo, eh, la pandemia o la regulación de horarios. ¿Tú cómo crees que han afectado estos factores a la función social de estos espacios?
<chuckles> Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que en su momento, por ejemplo, eh, ahora que mencionas sobre lo de la pandemia, yo creo que en su momento sí se vio afectadas, por ejemplo, las plazas en general, porque, pues, ya no podías, este, ya no aceptaban a todas las personas en en solo un número limitado. O si ibas, no sé, con tu familia, pues, era muy difícil poder encontrar un lugar en el que entrara toda tu familia, ¿no? estábamos hablando de si tienes una familia numerosa. Entonces, yo creo que sí se vio afectado estas esta este lugares como las plazas. Y yo creo que eso abrió nuevas oportunidades, ¿no? A que las personas en general, pues, cuando quisieran salir de sus casas, como ya no los aceptaban a una familia numerosa en algún restaurante o en algún lugar público, pues, eh, yo creo que también decidían a lo mejor ir por ejemplo a a los parques o algo así. Donde yo creo que al menos en mi ciudad no estaba limitado el número de de personas en los parques. Entonces sí, este, hay af hay factores que que afectan a a a las plazas, ¿no? Por ejemplo, también la gentrificación. Eh, de hecho, como te comentaba, esta plaza nueva sí es un poquito más, eh, orientada a otro tipo de público, ya que, en mi ciudad al menos
Ujú. Claro. Ujú. Ujú. Claro. Ujú.
eh, eh, la gentrificación sí es un problema que nos afecta a am a to a los locales. Sí, es aquí en mi ciudad sí lo estamos viendo mucho. Entonces, realmente sí se ve que estas e esta plaza, por ejemplo, la nueva que te comento, si es para otro tipo de publico, eh, hay muchas cosas que están hasta en inglés o cosas así cuando, pues, realmente, eh, pues no debería ser así.
Bastante. Claro. ¿Y tú crees que? Sí, por por supuesto. ¿Y tú crees que que esta gentrificación ha inclusive hecho que los precios cambien cuando, por ejemplo, a lo mejor en en ciertas plazas donde no hay tanta gentrificación o que no se ven este tipo de turismo, bueno, que ya son locales, pero que que también a lo mejor tienen un poder mayor adquisitivamente, ¿crees que, también la gentrificación en tu caso con esta plaza ha cambiado los precios?
Sí, totalmente, de hecho, ahí se me hizo muy curioso porque hace poquito, eh Bueno, yo vivo un poco alejado de donde se vive, eh eh, todo este la gentrificación y, bueno, la parte nice de la ciudad, se podría decir. Eh, yo vivo un poco lejos o un poco retirado, entonces justo aquí por la zona donde vivo, hay una plaza también. Y en esta plaza hay un restaurante y el restaurante, bueno, pues, n la verdad es de que son son los precios, eh, los de siempre, ¿no? o sea, yo creo que no son ni altos ni ni bajos, o sea, están ahí, tan a lo que sean Normales, sí, correcto. Y se me hace muy curioso porque justo en esta nueva plaza que abrieron, hay un mismo, eh, restaurante, o sea, que hay aquí en la plaza de de que está cerca de mi casa, pero los precios son más altos, o sea, digo, sí tienen un menú un menú un poco más, am, amplio, pero al fin y al cabo realmente venden lo mismo, las platillos casi son la mayoría los mismos, y sí es más caro.
Ajá. Ujú. Okey. Normal. Ujú. Sí. Claro, que los ingredientes terminan siendo lo mismo, ¿no? realmente no cambia nada si l solo es el concepto de que está en otra plaza.
No Claro, sí, o sea, y el restaurante es el mismo, o sea, el el nombre es el mismo y el la o sea, es todo igual, pero sí el precio es más elevado, entonces, sí, realmente, la la gentrificación sí sí afecta a este tipo de de plazas o a los al a los locales, ¿no? que están ahí.
Ujú. Claro, definitivamente. Y por ejemplo, si tú tuvieras que dar 3 medidas prácticas, por ejemplo, ya sea desde el punto de vista vecinal o en en el caso de esta nueva plaza que abrieron cerca de tu casa, pues para que las mismas plazas fomenten la convivencia pero sin generar conflicto, ¿cuáles serían?
Bueno, yo creo que unas 3 medidas, bueno, principalmente sería, eh Esto, por ejemplo, como lo que te comento de los precios, ¿no?, que, o sea, misma las mismas tiendas que han estado aquí durante mucho tiempo que siempre han mantenido sus precios, pues normales, ¿no? A lo que son, y que de repente abren un un nuevo local en una zona, pues un poco más concurrida de de de extranjeros y que suben sus precios, pues yo creo que lo correcto sería, eh, dejar de consumir ¿no?, al menos en estas. Hay algunas No no digo que que esté mal, ¿no? Al contrario, qué bueno que un local se esté expandiendo expandiendo. Pero, pues, yo creo que debería de mantener sus mismos precios y seguir eh al mismo público con el que empezarón, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez algo alguna así como una opción vecinal, podría ser evitar este tipo de lugares, ¿no? Y pues, yo creo que será una buena medida en algunos, yo he visto que en algunos ah, en algunas ciudades se ha aplicado y realmente sí funciona. Hay hay un caso muy específico como lo es eh, Tulum. No sé si estás un poco familiarizada a lo que está pasando actualmente, pues pues, ahí se está viendo que que sí se puede, ¿no? M
Ujú. Sí. Ujú. Claro. Ujú. Sí, sí, sí. Totalmente. Ujú. Sí, porque a final de pasó de ser un lugar superturístico a a un lugar casi, casi fantasma, ¿no?, por todo lo que pasó con justamente de llegar a una gentrificación y que los mismos locales o o los inclusive los las personas, eh, mexicanas tal cual no pudieran ni siquiera eh pagar los precios tan excesivos por este aprovechamiento de las personas, ¿no?
Sí. <chuckles> Claro, sí.
Oye, pues, muchísimas gracias por contarme todo esto acerca de la plaza nueva que está, eh, cerca a tu casa y por toda la experiencia. Fue una plática muy amena.
No, muchas gracias a ti por por escucharme, también.
Bueno, pues cuídate mucho, que estés muy bien.
Hasta luego.